Oke oke boleh banget dan ini lumayan panjang sih sebenarnya ceritanya ya. Eee, oke jadi mungkin aku ceritain, eee, orang tuaku ya terutama orang tua laki-laki yaitu ayahku. Nah
Wah, <chuckles> oke oke. Mmm. Oke, boleh boleh.
ayahku ini bes lahir dan besarnya itu di Aceh.
Wah, Aceh ya? Oke, terus gimana?
Nah Benar, jadi kalau dari kecil sampai dia, eee, kalau nggak salah itu SMP deh, SMP atau SMA ya? SMP atau SMA itu, eee, dia di Aceh, eee, sekolahnya. Nah ketika itu kan ketika SMA pada akhirnya kan memilih untuk antara kuliah dan kerja ya, nah satu s
Mhm. Oh iya, jadi dihadapkan sama pilihan antara mau langsung kerja apa mau kuliah dulu gitu ya. Nah tapi akhirnya gimana nih, Kak? Pilih yang mana nih? Mhm.
Bener. Mhm. Oke, eee, berhubung kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak-banyak banget ya, Kak. Jadi nenekku itu punya anak 14 sedangkan <chuckles> serius, punya 14. <chuckles> Memang keluarga besar banget, Kak, iya, mhm, dan ayahku kebetulan anak pertama. Jadi kayak apa ya bisa dibilang kayak, mmm, <tsk> dia ngerasa dia punya tanggungan padahal orang tuanya itu dulunya lumayan berjaya, Kak, kayak punya, eee, toko grosir dan lain-lain gitu, jadi lumayan ada sih.
Oh, iya banyak. Wow, serius, Kak, 14? Aku terkaget-kaget sih. Wah itu gimana itu selisihnya? Ngeri ya. Mmm. Wah. Mmm. Iya. Wah, itu itu percaya sih emang, karena tap dan anaknya pun bisa 14 itu kan berarti penuh pertimbangan ya antara ekonomi terus juga itu kan anak 14 aku nggak kebayang sih, gimana kayak ngasih makannya terus kayak nge nge ngesekolahinnya, itu kan pasti butuh banyak biaya. Nah gimana tuh Ayah, terus gimana tuh Kak?
<chuckles> Bener sih. Iya, ya kan? Bener. Iya sih. Nah et eee, tapi kalau orang zaman dulu kan ininya prinsipnya itu banyak anak banyak rezeki, Kak. Jadi mungkin hanya memikirkan urusan makan tapi kalau untuk pendidikan biasanya gak sampai ke situ. Sedangkan ayahku ini orangnya bener-bener akademis dia pengen adiknya itu semuanya sekolah kalau bisa sampai kuliah. Jadi, dengan e d berdasarkan pemikiran itu akhirnya dia memutuskan, eee, saat itu untuk dia
Mhm. Oh, iya bener sih. Mmm. Mmm, mmm. Oh.